Hi, grüß dich. Ich hatte jetzt, vo ich komme grade quasi oder ich befinde mich noch in einer Krankheit, Slash, Verletzungsphase in meinem Leben, die ich so noch nicht wirklich erlebt habe. Ich war jetzt die letzten 6 Wochen in der Reha und davor war ich 2 Wochen erst mal in der im Krankenhaus, erst mal komplett bettlägerig, äh, und jetzt mittlerweile seit so 2 Monaten b ist quasi der ganze ganze Ablauf der Heilung drinnen und ich merke, es wird immer besser und besser und besser und ich weiß das, aber ich verspüre richtig, dass ich irgendwie 'n Problem habe. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich jetzt wieder so 'ne Routine einbauen kann bei mir und das ist das bedrückt mich irgendwie 'n bisschen, dass ich Angst habe vor diesem Verlust von dieser Routine.
Mhm. Zuallererst wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung und auch 'n äh, schönen äh, oder guten Weg, äh, zur Genesung, definitiv, denn das ist das Wichtigste. Ähm, ich finde, wir alle können es auch sehr gut nachvollziehen, ähm, beziehungsweise wir alle hatten ja schon mal so 'ne Phase, wo wir mal vielleicht aus gewissen Routinen rausgeworfen werden und uns diese wieder zurück erkämpfen müssen, manchen fällt's leichter, manchen fällt's schwerer. Ähm, dementsprechend solltest du dich da auch jetzt nicht allein gelassen fühlen und, äh, gewiss sein, dass, ähm, da auch schon viele andere Leute das, äh, selbe durchmachen mussten oder beziehungsweise gemacht haben, wie aber auch, äh, gleichzeitig gesagt, äh, je nachdem, wie deine Verletzung ist, damit möchte ich es gar nicht gleichstellen, dass andere genau dasselbe haben. Ähm, nur wichtig ist, nachdem du oder während du immer noch verletzt bist, solltest du dich erst mal auf diese Genesung konzentrieren, deinen vollen Fokus da drauf, damit du auch wirklich wieder durchstarten kannst und dann wieder vielleicht Attacke machen auf diese Routinen, die du langsam, äh, wieder entwickeln möchtest. Hast du da 'n konkretes Beispiel, w was du zum Beispiel meinst für 'ne Routine?
Ja, auf jeden Fall hast du dich auch angehört wie 'n vernünftiger Tipp, den mein Arzt mir auch gegeben hat, mit dem langsam anfangen, langsam einsteigen wieder. Ähm ich habe tatsächlich auch schon klassische Routinen in Form von, ähm, geregelten Alltag, Uni und Arbeit. Ähm, Arbeit ist natürlich noch 'n bisschen schwierig aufgrund der Tatsache, dass die körperlich auch 'n bisschen stattfindet. Ich bin auch ehrenamtlich Trainer bei einer Baseballmannschaft bei mir in der Stadt und dort, ohne wirklich <blows air> da motorisch am Start zu sein, wird's wi schwierig, quasi das wieder reinzubekommen, diesen regelmäßigen Austausch mit den Kids, den ich so doll liebe, dass das mir so bisschen schwerfällt und sonst habe ich halt tatsächlich nur na die Präsenztermine, vor denen ich irgendwie 'n bisschen Angst habe, äh, weil früher war ja alles dann über über Zoom geregelt. Man muss ja nur zu Hause sein oder man konnte nur zu Hause sein und jetzt haben wir wieder diesen Alltag von, jo, a 50 % 60 % irgendwie vor Ort oder Präsenztermine und davor habe ich irgendwie 'n bisschen ich weiß nicht, vielleicht liegt's daran, dass es so weit irgendwie noch in der Zukunft ist, bis ich wirklich quasi einigermaßen fit, fit, fit bin, ohne dass ich Probleme habe. Ich habe jetzt auch keine gro nennenswerten Probleme jetzt mit 'n Beinen, mit den Oberschenkelbrüchen, die ich hatte. Aber, ja, irgendwie d das macht mir irgendwie das sind so die einzigen Routinen, die ich gerne hatte in meinem Leben und die ich wieder aufbauen wollen würde.
Mhm, s äh, sehr gut, ich glaube, ich habe das sehr gut verstehen können, was du meinst. Ähm, vor allem, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, beziehungsweise wo ich weiß, dass wir alle irgendwie damit zu kämpfen haben, ist, wenn es Probleme gibt, die quasi erst in der Zukunft entschieden werden können, beziehungsweise umgesetzt werden können, dass wir uns häufig, äh, zu Unrecht quasi, ähm, zu doll unseren Kopf zerbrechen: „Wie könnte es sein? Was könnte sein?“ Und da finde ich manchmal beruhigend, ähm, zu betrachten: „Okay, was kommt auf mich zu“ und wirklich elaboriert, ah, okay, was sind eventuell Aufgaben für halt dieses zukunft äh, zukünftige Ding, was ich vielleicht heute erledigen kann, jetzt aber trotzdem weiterhin schon, das ist wichtig, ähm, aber gleichzeitig Dinge, die du nicht beeinflussen kannst jetzt, über die solltest du dir auch kein noch keinen Kopf zerbrechen, weil das wird dir nur Kopfschmerzen machen und du überlegst dir dann auch noch Fantasien aus, die eventuell unnötig sind, sage ich mal, <snorts> äh, salopp. Ähm, und deswegen ist es wichtig zu versuchen, sich wirklich auf die Genesung zu konzentrieren und anschließend wirklich nur so Schritt für Schritt langsam vielleicht, äh, sich da ranzukämpfen. Und wenn du mal 'ne Großaufgabe hast, ich weiß natürlich nicht, wie groß aufgebaut dein dein deine Routine ist, dass du gar nicht mal versuchst, sofort wieder so durchzustarten, wo du aufgehört hast das letzte Mal, sondern langsam wieder vielleicht auf dieses Status rankommst. Du musst nämlich nicht komplett nahtlos weitermachen, wo du das letzte Mal aufgehört hast, sondern kannst auch langsam wieder da reinkommen. Und ich finde, wenn du langsam da reingehst, dann wirst du auch merken, dass das viel, viel angenehmer ist und viel, viel gesünder d gesünderes Wachstum vor äh, liefert. Und gleichzeitig forderst du auch v nicht zu viel vom Körper ein.
Ja, verständlich. Ich habe nur irgendwie 'n bisschen Angst, dass es dann bei den Routinen, die ich jetzt schon hatte, einfacher ist quasi, wie du schon sagtest, so langsam, entspannt, kontinuierlich wieder die einzubinden, aber jetzt irgendwie neue Sachen aufzubauen oder neue Routinen zu entwickeln, davor habe ich irgendwie, glaube ich, noch mal gefühlt 'n bisschen mehr Angst als meine alten Dinger, ähm, äh, wieder zu ermitteln, weil ich hatte mir vorgenommen, dass ich viel mehr zum Sport gehen wollen würde, ähm, weil ich das 'n bisschen vernachlässigt habe aufgrund der Tatsache, dass ich da mit irgendwie viel Uni zu tun hatte oder auch beim Verein viel zu tun hatte, ähm, und davor habe ich irgendwie so 'n bisschen Angst ich weiß nicht, oder irgendwie, hm, Bedenken, weil ich jetzt gefühlt irgendwie nicht alles machen kann und, äh, mich diese Krankheit so rausnimmt und ich nicht mal meine alten Routinen reinkriege. Und jetzt soll ich noch ei neu aufbauen, da weiß nicht, also, das fällt mir irgendwie schwer, ich weiß nicht, was ich da machen kann.
Du hast es ja jetzt erwähnt, dass du mit dem Sport anfangen möchtest. Gibt es da einen gewissen Grund, warum du damit also, auf 'nen ärztlichen Ratschlag währe wegen deiner Verletzung, die du erlitten hast? Oder würdest du sagen, das ist einfach nur ein Wunsch oder ein ein eine eine Routine, die du aus dir heraus, ähm, eigentlich entwickeln möchtest?
Ähm, ich würde sagen, es ist so 'n Mittelspiel. Äh, ich würde sagen, es ist so 'n 70, 30 % Ding. 70 % aus meiner eigenen aus meinen eigenen Wunsch, dass ich gerne einfach einmal den, äh, Marathon laufen wollen würde, äh, der bei mir in der w Hauptstadt, in der Großstadt, sagen wir jetzt mal so, bei mir gespiel äh, ge absolviert wird und da darauf habe ich irgendwie b oder versuchte ich oder wollte ich immer mal unbedingt machen und darauf wollte ich immer mal trainieren. Dann kam jetzt die Verletzung, ähm, die mich da komplett rausgenommen hat. Und jetzt ist irgendwie viel Beinmuskulatur aufbauen, hat der Arzt gesagt. Und das sind dann diese 30 % äh, die ich dann quasi reinstecken will. Deshalb so 'n 70, 30 % Ding.
Okay, weil ich finde, wichtig ist, dass du erst so Prioritäten setzt, quasi alles, was zu deiner gesundheitlichen Genesung beihilft, die solltest du vielleicht höher priorisieren. Andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel für diesen Marathon trainieren, die kannst du immer noch auf deine Liste setzen, die kannst du immer noch als 'ne Routine z entwickeln, definitiv. Aber ich finde jetzt gerade, ähm, wäre für mich der ideale Weg, erst mal herausfinden: „Okay, was muss ich wieder hinbekommen?“ W egal, wie eklig das jetzt klingt und, ähm: „Was ist, äh, quasi nur ein Bonus, der noch zusätzlich kommen kann?“ Ich finde gut, dass du dieses Ziel setzt. Das zeigt ja auch, dass du weiterhin Hoffnung hast oder beziehungsweise ge i immer noch Ziele hast, für die du hinarbeitest und ich glaube, dass es ein Motivationsschub für dich geben kann, aber du solltest das nicht zu sehr im Kopf priorisieren, weil das macht dich nur z zu sehr kaputt und, äh, stresst dich zu doll, dass du denkst, dass du da viel mehr Gas geben musst, obwohl du's vielleicht gar nicht liefern kannst jetzt aktuell und das ist auch in Ordnung und da solltest du dich auch nicht schlecht fühlen. Und wenn dir zum Beispiel diese Priorisierung schwer fällt, dann solltest du vielleicht, wenn du kannst, ähm, mit jemandem oder je doch mit jemandem in deiner Nähe oder der dir der dir oder welcher dir sehr nahesteht und mit der mal vielleicht diese Priorisierung zusammen gehst, weil eventuell kann diese Person noch mal 'n anderen Aspekt oder noch mal 'ne andere Sichtweise dir erklären.
Also die Routinen quasi abstufen und dann die peu à peu individuell langsam so einfließen lassen in den Alltag. Meinst du das so?
Genau richtig, also dass du selbst merkst: „Okay, was ist zwingend notwendig”, wie zum Beispiel, äh, jetzt Beinmuskulatur trainieren, habe ich ja rausgehört, ist wichtig, wurde dir auch vom Arzt empfohlen und dementsprechend hätte ich dem einfach 'ne höhere Gewichtung gegeben. Wenn du jetzt zum Beispiel 'ne Routine hattest, ähm, äh, Zeitung lesen jeden Abend 20, 30 Minuten oder 3 verschiedene Zeitschriften, da musst du halt abwägen, wie wichtig ist dir einfach generell jetzt und wie viel Glück es dir bringt. Es geht auch mei m meiner Meinung nach nicht, was für dich einen gewissen Faktor an Effizienz oder Effektivität liefert, sondern auch, weil du musst nicht nur körperliche äh, Stimulation, ähm grade, äh, supporten, sondern auch emotionale, sei es, wenn du das Gefühl hast, dass ein ein g ein gutes Buch am Abend zu lesen auch wenn es sehr viel Zeit noch mal in Anspruch nimmt, dir aber so ein gutes Gefühl gibt und, äh, dein deine Emotionen beruhigt, dann finde ich, hat es auch immer noch einen sehr hohen Wert und dementsprechend würde ich das nicht zur Seite packen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja klar. Das ähm, das kann ich voll nachvollziehen, deshalb noch mal meine Rückfrage gewesen, weil ich's einfach noch mal klarstellen wollen würde, weil ich selber merke, dass ich das Gefühl habe, dass diese körperliche Verletzung, also, die körperliche Wunde, die ich jetzt aktuell habe, ich merke, dass ich irgendwie 'n bisschen geistig fitter sein will und darüber meine schlechten Zustand, meine <sighs> Verletzung quasi irgendwie kompensieren will und das ist manchmal so 'n bisschen bisschen anstrengend.
Mhm. Ich, ähm, ha kenne oder beziehungsweise ich finde, wir sind häufig dürfen wir nicht vergessen, dass das eine mit dem anderen auch häufig was zu tun hat, sprich, du hast ja schon gut erklärt, dass du quasi deine mentale Stärke verbessern möchtest dadurch, dass du jetzt eventuell körperlich bisschen langsamer wieder Dinge angehen musst, aber du wirst merken, wie geistig du einen äh, einen Wuchs bekommst, sage ich mal, wenn du die 1. Übungen, die ersten Entwicklungen wieder zurück also, nicht zurück Schritte, sondern zurück in den Alltag, den du dir gewohnt angewöhnt hast, wieder zurückkämpfst, dass da auch dein dein deine geistige Stärke daran wächst. Und ich finde, du klingst ja auch sehr hoffnungsvoll und ich habe auch das Gefühl, dass du da auch schon aufm richtigen Weg bist und du nur noch jetzt die ersten Schritte gehen musst und dann wirst du merken, wie toll du das alles machen wirst.
Ja, die Hoffnung stirbt auf jeden Fall zuletzt. Das habe ich mir auch selber hoch und heilig im Krankenbett geschworen. Das mache ich auf jeden Fall. Ich danke dir.
Ich danke dir, dass du das geteilt hast.